Heu, de ben, j'essaie de coudre, oui. Bah à terme de dessiner. Voilà, heu et je sais pas, heu, si j'ai j'ai des activités, assez genre <tsk> si si je dois f construire quelque chose, je le fais, comme ça, je me concentre que ce que je te construis et donc, heu, je me
Coudre. D'accord.
heu heu je me, heu, concentre pas sur, heu, sur une quelque chose qui est déjà passé, heu, c'est bah ouais, basiquement, c'est ça et d'ailleurs, je vais m'acheter une machine à coudre pour ne plus coudre à la main. Tu vois? À je ouais, donc ta mon prochain achat, ce sera une machine à Non, j'aime bien coudre. Ma ma mère, heu, m'a appris. Non ou même, m moi on va dire ça, ma mère m'a elle avait toujours une machine à coudre. Elle cousait des <tsk> des vêtements traditionnels et moi j'ai appris à coudre, heu, avec elle.
D'accord. Et tu aimes bien ça, coudre? Tu fais ça depuis longtemps? D'accord. D'accord, sympa. C'est vrai que moi comme activité manuelle, ma mère elle m'a appris à faire, heu
Tu vois? Mmh. Mmh.
de la broderie donc j'étais pas trop fan, hein, je dois avouer, j'étais pas très douée non plus.
Oui.
Mais bon, j'en ai fait pendant un certain moment mais heu, c'est vrai que j'ai jamais été très douée. <chuckles>
Ouais, mmh, OK. Mais c'est pas c'est pas très, très grave, hein, franchement, le fait de pas savoir, heu, pas savoir, heu, tu sais, je veux pas j'ai mmh?
Ah non non, c'est clair que ça me <chuckles> ça m'obsède pas. Mais heu, c'est vrai que c'est n non bah, c'est pas mon truc, bon je me suis dit heu, je me suis fait une raison.
Mmh mh, ça ça t ça t'obsède pas? Mmh mh. OK. Mmh mh. OK.
Mais mmh, c'est sympa d'avoir une activité manuelle à faire quand quand effectivement, bah
On devait la faire quand on est on a l'esprit trop trop occupé. Moi j'ai toujours aimé, faire ça je pense, coudre. Heu, je cous je cousais pour mes petites poupées, hem, j'utilisais la machine de ma mère pour faire des vêtements, vite fait, vite fait et à chaque fois elle me tapait sur les doigts parce que j'utilisais la bobine. Et à chaque fois je devais oui, je devais en vrai, en gros, sur la machine à coudre, il y a une grosse bobine qui va aller sur tout le circuit principal. Tu vois? Mais entre temps, il y a une petite bobine qui va aller dans un compartiment et qui va servir de double fil. C'est ça qui va servir à coudre et c'est ça que tu vas mettre sur ton ton fil ton ton aiguille, on va dire ça. Et du coup, à chaque fois j'utilisais toute la bobine de la petite bobine et en fait, heu, c'est hyper chiant parce que ma mère à à chaque fois elle doit préparer 5 petites bobines pour, heu, finir un vêtement traditionnel et à chaque fois, je je ji ji je les utilisais les tous, mais je les je mettais pas le fil, à chaque fois.
Exactement. La bobine? D'accord. OK.
Donc heu, elle elle me tapait sur les doigts.
D'accord OK.